Né, acaba ajudando. E aí, a questão da obriga obrigatoriedade de ir até o local faz com que você sempre separe aquelas horas, ali, para estudar. Aí acaba auxiliando também. En
Uhum. Uhum. Não, e você percebe, por exemplo, também que, como uma forma de recapita recapitulação que a gente está falando, né, que você usa ali, a fo ao o ChatGPT. Você sente, por exemplo, que fica muito mais, eh, muito mais produtivo, muito mais, eh, certo, você procu porque, eh porque você já sabe o caminho que você vai fazer, porque você já tem, ali, o que que você quer pesquisar, né, diferente de quem está, eh, sem, assim, "ai, o que que eu vou pro o que que eu posso perguntar?", né, para o ChatGPT G GPT. Você não, você já tem, ali, o que você, como disse, como um suporte mesmo, né, você já sabe o que perguntar, pra tornar a ferramenta mais eficiente até, né.
Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Exato, esse é outro esse é outro ponto. Uhum. É, esse é um outro ponto importante do curso, né. Porque quando a pessoa estuda por conta própria, ela não sabe muito bem o o caminho a seguir, então se você tem o curso um curso online ou presencial, tanto faz, você tem um direcionamento de qual matéria você tem que seguir, e é justamente isso, funciona como suporte, então eu tive aquela matéria, e aí eu vou para o ChatGPT pra procurar aquela matéria que eu tive. Então
Uhum. É. Presencia Uhum. Aham. Uhum. Desculpa, o seu curso, ele é presencial ou ele é online?
Ele é presencial. Eu fazia no começo
Ah, faz toda a diferença, né.
eh, eu fazia no começo, não consegui me adaptar, porque tinha aquela questão de que não tinha motivação. Mas aí eu comecei o curso de integração disciplina, e agora a gente vai até o final, até a prova. E
Certo. A disciplina também, né. E quando você usa o ChatGPT pra pesquisar ou pra fazer a recapitulação a recapitulação da do que você viu em sala de aula, você usa ele e pergunta pra ele, hã, como aquilo que você não entendeu é no português, ou você busca, ali, o entender aquele contexto dentro da própria língua alemã?
Hum. Uhum. Uhum.